Ừm, bạn ơi, xã hội á ngày càng phát triển cho nên là có những cái trách nhiệm và nhiệm vụ ấy cũng đã thay đổi theo những cái tư tưởng hiện đại hơn. Theo bạn nha, bạn thấy là trách nhiệm chăm sóc ông bà, tức là, ờ, cha mẹ của cha mẹ á thì là nên thuộc về thế hệ nào?
Ờ, thì đối với mình á, thì cái việc mà chăm sóc ông bà á thì thuộc về tất cả các thế hệ, chứ hông phải riêng chỉ là thế hệ ba mẹ của mình thôi.
Ừm, ừm. À, vậy hả? Ừm, không biết là bạn có một cái quan điểm riêng, ờ, như thế nào cho cái trách nhiệm là chăm sóc ông bà hông? Và tại sao bạn lại có cái quan điểm đó?
Ừm, thì mình thấy á là, ờ, đối với mình á nha, thì ông bà cũng chăm sóc ba mẹ của mình nè, rồi ông bà cũng chăm sóc cả mình, ờ, và các em của mình nữa. Cho nên là cái việc chăm sóc ông bà á thì nó hổng phải chỉ riêng của ba mẹ không, mà cũng cả thế hệ mình nữa.
Ừm. Ồ, cũng đúng nha. Ừm. Ừm, không biết là tại gia đình bạn đó, thì, ờ, từ bé nha, bạn có được là ba mẹ là giáo dục á, ờ, bạn và cả anh chị em của bạn nữa có được giáo dục rằng là sau này sẽ cần phải có trách nhiệm với ông bà hông?
Có nha. Ba mẹ mình thường dạy với mình á là phải nhớ về cội nguồn của mình á, cho nên á là cái việc chăm sóc ông bà á thì là một cái điều rất là quan trọng. Nó giống như là thể hiện cái sự hiếu thảo của mình á đối với ông bà của mình.
Ừm, ừm. Ồ, vậy hả? Ừm, đúng là sự hiếu thảo nè, hiếu kính nè, đúng rồi hén. Ồ, vậy thì nha, mình đang rất là thắc mắc á, thì, ờ, chăm sóc ông bà nhiều khi nó cũng hơi vĩ mô ha? Không biết là bản thân bạn và gia đình á, thì thường là khái niệm hoặc là có những cái hành động cụ thể nào để thể hiện cái trách nhiệm là chăm sóc ông bà nè?
Ừm, ví dụ như những lúc mà ông bà của mình bệnh đi chẳng hạn, thì, à, cả nhà đều thay phiên nhau để chăm sóc chứ hổng phải riêng vì một ai hết. À, ví dụ như, ờ, buổi sáng thì người này mua đồ ăn sáng, rồi buổi chiều thì, ờ, có người sẽ nấu ăn ừm, đúng.
Ừm, ừm. Ừm. Cũng đúng ha! Ừm, chung là luân phiên tùy thời gian, đúng hông? Ừm, cũng đúng ha. Ừm, nhưng mà bạn ơi, tại vì là cái này cái sự trách nhiệm á nó sẽ được thể hiện cao hơn trong những lúc mà ông bà ốm đau bệnh tật, vì lúc đó là, kiểu, sức khỏe ông bà cũng yếu ấy, hông có thể là tự chăm sóc cho bản thân. Nhưng mà còn những cái ngày thường đi, những cái lúc mà ông bà khỏe mạnh và hoàn toàn bình thường á bạn, thì bạn nghĩ là cái trách nhiệm chăm sóc ông bà này thì nó nên thể hiện như thế nào qua các thế hệ ha?
Ừm, thì, ờ, nếu mà những ngày bình thường mà ông bà hổng có bị bệnh đi chẳng hạn, thì, ờ, cái việc mà thể hiện ờ, giống như là cái việc chăm sóc ông bà ấy, thì giống như cái việc là, ờ, hỏi thăm ông bà nè, hoặc là trò chuyện cùng ông bà, hoặc là đi, ơ, đi bộ với ông bà nè, thì đó cũng là một cái sự thể hiện chăm sóc nè.
Ừm, ừm. Ừm, hỏi thăm. Cũng đúng. Ừm, nói chung là ừm, nói chung là những cái hoạt động thường ngày mà có thể làm quây quần kiểu gia đình thì cũng là một cách thể hiện là trách nhiệm chăm sóc ông bà, đúng hông bạn? Ừm, đúng là một cái quan điểm rất là gần gũi và cũng khá là dễ thực hiện. Nhưng mà bạn ơi, bạn nghĩ là do là được giáo dục từ cha mẹ nên là những cái thế hệ con cháu sau này á bạn, là sẽ xem cái việc mà chăm sóc ông bà là một cái trách nhiệm bắt buộc có, hay là sẽ xuất phát tự nhiên hơn nếu mà gia đình có nhiều cái tình yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau á bạn?
Đúng rồi. Ừm, thì đối với mình á, thì mình thấy á là, ờ, gia đình có nhiều cái tình yêu thương á, thì con cái sẽ nhìn vào cái cách ba mẹ yêu thương ông bà, ờ, và con cái cũng sẽ ảnh hưởng theo. Còn nếu như mà gia đình mà bắt buộc con cái là phải chăm sóc ông bà theo cách này cách kia á thì nó mình thấy nó không hiệu quả. Ừm, đúng rồi.
Ừm, ừm. Đúng rồi, kiểu, bị ảnh hưởng á. Ừm. Ừm. Cũng hơi cưỡng c cưỡng cầu ha. Ừm, đúng rồi. Ồ, vậy nha, theo bạn đi, ví dụ trong một cái gia đình xong rồi bị lủng thế hệ đi, ví dụ như là, ờ, gia đình nào đó mà không có cha mẹ, hông còn có thế hệ cha mẹ nữa, chỉ còn có thế hệ con cháu thôi. Hoặc là cái gia đình ngược lại đi, ừm, cha mẹ đó không quyết định có con đi, rồi cũng già theo năm tháng cùng với ông bà, bạn nghĩ là cái trách nhiệm như vậy có phải là bị nhân đôi lên và khó khăn hơn hông?
Ừm, thì mình nghĩ nó cũng, á, nhân đôi và khó khăn hơn á. Bởi vì, ờ, khi mà ba mẹ, ờ, không có muốn sinh con nè, thì mình sẽ không có cái thế hệ tiếp theo. Ờ, giống cái trách nhiệm á, ở s trên, ơ, ờ, thế hệ con cái của ông bà á thì nó nhiều hơn. Ừm.
Đúng vậy. Ừm, như là già xuống vậy á. Ừm, ừm. Ừm, cũng đúng ha! Vậy thì bạn ơi, ví dụ trong cái những cái hoàn cảnh như vậy á thì không biết là, ừm, thời từ của ông bà nha có thể tự làm gì để mà cái giảm bớt cái trách nhiệm lên những cái thế hệ sau á bạn?
Ừm, thì mình thấy á là đối với ông bà của mình đi chẳng hạn, thì, ờ, ông bà của mình thường tích lũy rất là nhiều tài sản, ờ, để mà đỡ cái gánh nặng cho con cái về sau á. Ờ, ví dụ ốm đau bệnh tật thì cũng có cái để mà chi ra, ờ, mà hông có phải phiền đến con cái.
Ừm, tức là có cái kiểu tích lũy. Ừm, ừm. Ừm, cũng đúng. Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi. Ờ những cái thế hệ đi trước mà có cái sự nhìn xa trông rộng nè, có sự tích lũy thì đúng là, ờ, sẽ, gọi là, ảnh hưởng, gọi là nhẹ hơn những cái phần mà gánh vác á cho cái thế hệ sau ha! Bạn ơi, ừm, mình đang thắc mắc là trong thực tế nha, thường thì ai sẽ gánh vác cái việc là chăm sóc ông bà này ở Việt Nam? Kiểu như là ở Việt Nam hay có những cái khái niệm như là con trai trưởng nè, con dâu trưởng, rồi cháu trưởng này kia đó, thì bạn thấy là như vậy là có công bằng hay không hay là nó vẫn là một cái suy nghĩ lạc hậu?
Đúng rồi. Đối với mình á thì, ờ, đó là một cái suy nghĩ lạc hậu nha. Ờ, bởi vì con thì ai cũng là con hết, cho nên là ai cũng sẽ có cái phần để mà chăm sóc, ờ, ông bà, à, chứ nếu mà phân ra con trưởng rồi con rể, con dâu thì như vậy thì nó cũng không có công bằng cho cái người con trưởng. Ừm.
Ừm, ừm. Ờ, đúng vậy. Ừm, ừm. Đúng vậy, như là nhiều khi cũng nhiều khi nếu mà áp đặt như vậy quá thì bạn có nghĩ là bản thân cái người con trưởng, con rể, con dâu đó cũng sẽ, gọi là, chăm sóc ông bà một cách rất máy móc và nhiều khi là hậm hực hông bạn?
Đúng rồi, mình, à, đồng ý với cái này. Giống như là khi mà, ừm, có cái tư tưởng như vậy á, thì, ừm, đồng thời làm cho cái người con trưởng nè, con dâu hoặc là con rể, à, kiểu như là, cảm giác là bị áp lực và, kiểu là, ờ, không có được tự nguyện á. Ờ, và khi mà không có cái tự sự tự nguyện á thì họ làm rất là hời hợt.
Ồ, bị gánh nặng. Ừm, ừm. Đúng rồi. Đúng rồi, kiểu làm qua loa rồi làm cho có để mà, gọi là, có cái để mà, ừm, gọi là, trình báo với xã hội thôi chứ cũng không phải là thực sự là xuất phát từ tình yêu thương ha. Vậy nha, bạn có nhận ra cái sự khác biệt giữa cái trách nhiệm chăm sóc ông bà này giữa thành thị và nông thôn hông bạn? Kiểu như là ở nông thôn thì, ừm, thường là các gia đình nè, họ hàng này kia nhất là ở những cái nơi như miền Tây nè, thì người ta sẽ quây quần b bên nhau nhiều nhà lại nên là cũng có, dạng như là, nhiều người coi sóc rồi chăm sóc ông bà nè. Còn ở thành thị thì bạn thấy sự khác biệt về văn hóa, về, ờ, phương tiện này kia á có gây ra cái khó khăn khi mà mấy cái bạn ở thành thị nha chăm sóc ông bà hông?
Đúng rồi. Ừm, mình thấy là nó có sự khác biệt rất là xa. Ờ, ví dụ như ở thành thị đi chẳng hạn thì, ừm, giống như nhà ai thì ở nhà đó, cho nên cái việc mà ông bà với lại, ờ, con cháu nhiều thế hệ gặp nhau á, nó cũng là một điều rất là khó khăn luôn. Ừm, còn đối với cái, ờ, nông thôn đi chẳng hạn thì mình thấy là, ờ, nhà cửa san sát nhau nè, rồi lúc nào cũng có người ra, người vô đúng rồi, cho nên là cái việc mà ông bà gặp con cháu nó cũng rất là dễ dàng, và con cháu, ờ, trong gia đình cũng dễ dàng chăm sóc ông bà của mình nữa.
Ừ, ừm. Đúng rồi, nhà ai nấy ở, ừm. Ừm, cũng khó khăn ha, ừm. Ừ, ừm. Ừm, mọi người cũng hông biết cảnh nhau đúng hông? Ừ, ừm. Ừm, vậy thì nha, bạn nghĩ á, là với những cái thành phố lớn á, hoặc là với những cái ông bà mà họ có con ở trên thành phố á bạn, kiểu, lâu lâu mới về quê thôi, mặc dù là trước đó thì ông bà cũng có rất là nhiều con nè, rồi từ những cái thế hệ con của ông bà thì cũng có rất là nhiều cháu, cháu nội, cháu ngoại, vân vân đi. Thì ông bà làm thế nào mà cảm thấy là, ừm, vẫn nhận được cái trách nhiệm từ những cái thế hệ sau nè mà hổng bị quá cô đơn, khi mà cái khoảng cách địa lý giữa nông thôn và thành thị nhiều khi nó cũng khá là xa, và có những bạn là đi đến tận nước ngoài cơ?
Ừm. <tsk> Thì mình thấy cái việc mà chăm sóc ông bà nó hổng phải lúc nào cũng phải túc trực hai bốn trên hai bốn, ờ, nhưng mà nó cũng là giống như là những cái lời hỏi thăm nè, những cái cuộc gọi điện nè, ờ, những cái cuộc trò chuyện đơn giản vậy thôi thì là ông bà đã cũng đã cảm thấy rất là ấm lòng rồi và cảm giác như là mình được yêu thương rất là nhiều luôn.
À, vậy hả? Ừm, ừm. Đúng rồi, cũng đơn giản, đúng hông? Ừm, ừm, mình hiểu. Ờ, tức là cho dù là có những cái khoảng cách địa lý nhưng mà có những cái lời hỏi thăm, ơ, dễ thương và nó đều đặn thì về sẽ khiến cho ông bà cũng được an ủi, đúng hông bạn? Nhưng mà mình muốn hỏi sâu thêm một tí, bạn nghĩ là những cái thế hệ như cha mẹ và, ờ, con cháu, những cái thế hệ mà có điều kiện về vật chất á, về tài sản thì có phải là cái việc mà chịu trách nhiệm với chăm sóc ông bà nó sẽ dễ thở hơn cho cả đôi bên luôn hông bạn?
Đúng rồi. Ừm, mình thấy cái này là là có nha. Ờ, khi mà con cháu có tài sản nè và ông bà cũng có tài sản cho riêng mình á, <sniffs> thì cái việc mà chăm sóc nó cũng đỡ gánh nặng rất là nhiều về cái phần tài chính. Ờ, như vậy nó cũng làm cho, ờ, cả đôi bên cảm thấy thoải mái và cũng hông có bị áp lực nhiều á.
Ừm, ừm. Đúng rồi. Ừm, ừm. Ừm, đúng rồi ha. Thật ra thì nhiều lúc thì vật chất cũng quyết định ý thức, cho nên nếu mà có cái phần vật chất thì đúng là đỡ áp lực hơn rất là nhiều. Và ví dụ như có những chuyện mà xảy ra bất ngờ với ông bà đi, thì con cháu vẫn vui vẻ để mà xử lý, đúng hông bạn? Rất là đúng ha. Ồ, vậy thì không biết là bản thân bạn đi, bạn có quan điểm gì về à, bạn có nêu cái quan điểm cá nhân gì về việc mà dạng như là, ờ, đời ông bà sinh ra cha mẹ là mong muốn là cha mẹ sẽ báo hiếu, sẽ nuôi lại ông bà. Xong rồi cái, cha mẹ cũng sinh ra cái, ơm, thế hệ con cái nè, rồi mong con cái cũng phải báo hiếu cho mình, và cả cho thế hệ bên trên nữa. Bạn nghĩ cái này có phải là một cái suy nghĩ áp đặt hông hay là nên để tự nhiên thì tốt hơn?
Ừm. Đúng rồi. Mình nghĩ nó cũng hông phải là một suy nghĩ áp đặt, à, mà giống như là, ờm, khi mà ông bà, à, muốn cái thế hệ tiếp theo chăm sóc cho mình á, thật ra á, ờ, họ chỉ mong muốn đó là kh ờ, khi về già thì họ có con cháu ở bên cạnh để mà ừm, đúng rồi trò chuyện, ờ. Chứ hông phải là bắt buộc là con cháu là phải, ờ, ờ, phải gửi tiền hay là phải cho nhiều tiền thì nó mới g gọi là chăm sóc, thì, ừm, cái đó thì hông phải. Ừm.
Ừm, ừm. Ừm, ừm. À, có bầu bạn, đúng hông? Ừm. Ồ. Ừm, tức là nhiều khi bạn cho rằng là người lớn tuổi thì cũng chỉ cần quan cái sự quan tâm, cái sự hỏi thăm, đúng hông bạn? Chứ hổng phải lúc nào cũng chăm chăm đòi tiền ha. Nhưng mà xét đến cái hoàn cảnh hiện nay đó bạn, ví dụ như những cái bạn mà xa quê đi làm nè, hay mấy bạn một con ấy, hoặc là đơn giản hơn đi là cái trường hợp hay gặp nhất á, là thu nhập bấp bênh nè, rồi nhiều khi bạn trẻ đó cũng thất nghiệp đi, thì bạn nghĩ là những trường hợp này á nên phân chia trách nhiệm trong gia đình trong các thế hệ như thế nào để cho công bằng và thực tế cho cái nhiệm vụ là chăm sóc ông bà á bạn?
Đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Thì đối với mình á, thì mình, ờ, mình nghĩ á nha, ờm, nếu như mà ai có tài chính nhiều á, thì cái người đó, ờ, mình bỏ nhiều hơn một chút để chăm sóc ông bà. Còn nếu như mà ai mà có tài chính ít á thì, ừm, gọi giống như mình gọi là của ít lòng nhiều á, ờ, chủ yếu là cái tấm lòng đúng rồi, chủ y tấm lòng của mình với ông bà. Và mình nghĩ là ông bà cũng sẽ cảm nhận được cái điều đó, chứ hông phải chỉ quyết định ở cái việc cái cái cái mặt vật chất thôi.
Ừm, ừm. Ừm, vậy hả? À, mình phải cho nhiều hơn cái tình yêu thương, đúng hông? Ừm, đúng rồi. Ừm, tức là, ờ, sẽ phân chia theo cái kiểu là ai có gì thì góp cái đó chứ hổng có ép buộc, đúng hông bạn? Hổng phải là chia ra một cách nó rất là cứng nhắc như vậy thì cũng rất là áp lực cho đôi bên ha. Ừm, vậy thì, à, theo bạn á hiện tại nha, liệu là nhà nước Việt Nam ấy có cái chính sách nào có thể hỗ trợ được cho việc chăm sóc sức khỏe cũng như là tinh thần của những cái người già hông bạn?
Đúng rồi. Ừm. Ừm, hiện tại thì mình thấy có nha. Ví dụ như mỗi tháng như vậy á, thì bà của mình vẫn nhận được, ờ, khoảng, ơ, 500.000 cho cái việc hỗ trợ cho người già nè, hoặc là đi khám y tế thì hoàn toàn miễn phí. Thì mình thấy cái chính sách này cũng khá là hay luôn.
À, vậy hả? Cũng hay nha. Ừm. Ừm, bạn nghĩ là những cái chính sách như là khám y tế miễn phí nè, rồi mỗi tháng sẽ nhận được một ít cái phần tiền hỗ trợ kiểu như là hưu trí cho người cao tuổi như vậy á, có giúp giảm nhẹ cái gánh nặng chăm sóc ông bà lên các thế hệ trong nhà hông?
Mình thấy là nó cũng giảm nhẹ một chút phần nào, ờ, và cũng làm cho ông bà cũng cảm giác rất là vui, ờ, giống như là cảm giác là được, ờ, chính phủ quan tâm tới mình.
Ừm, ừm. À, kiểu, được quan tâm, đúng hông? Ừm. Ừm, ừm. Cũng đúng ha. Nhiều khi là, ờ, ông bà cũng rất là dễ tủi thân khi mà, kiểu, cảm giác mà bị bỏ lại đó bạn. Nhưng mà nếu mà được chính phủ nè, gọi là, một cái, ừm, hình tượng cũng khá là xa mà trực tiếp quan tâm thì chắc chắn là ông bà sẽ cảm thấy là vui hơn, và cảm thấy là, ờ, cái trách ngoài ra cũng c cảm thấy là cái trách nhiệm của chăm sóc ông bà trong nhà đều được san sẻ một phần bởi nhà nước, rất là hay. Không biết là bạn có quan niệm gì với những cái người ông, người bà có cái tư tưởng hiện đại á, là họ tự tích lũy tiền, vốn, xong rồi họ quyết định họ tự tìm nhà dưỡng lão để họ vào ở luôn. Rồi, họ kết bạn này kia trong đó và lâu lâu mới thăm con cháu thôi. Bạn thấy có nên như vậy hay không?
Đúng rồi. Ờ, đối với mình thì mình thấy là cái điều đó là cũng, ơ, cũng tốt, ờ, nếu như mà ông bà có những cái suy nghĩ như vậy. Ờ, bởi vì ông bà cũng có một cái cuộc sống riêng của ông bà mà, thì, ờ, ông bà cũng có quyền lựa chọn là mình, ờ, sống, ơ, một cách tự do, ờ, khi mà mình về già. Ờ, cho nên cái việc mà sống ở viện dưỡng lão, hay sống với con cháu thì cái điều đó mơ miễn ông bà thấy vui là ổn.
Ừm, ừm. Đúng rồi. Lựa chọn, đúng hông? Ừm, nhưng mà bạn ơi, có những cái gia đình á, họ lại ngại không có cho ông bà vào trong viện dưỡng lão. À, thứ nhất á, là họ sẽ ngại cái phần tiền nè, ừm, thứ hai á, là nếu mà không ngại tiền thì họ sẽ ngại những cái lời gièm pha xung quanh, giống như là, họ bảo họ là đem cái đời trên là đem vào quăng vào viện dưỡng lão mà không lo. Thì bạn nghĩ là những cái áp lực từ xã hội nè, có ảnh hưởng đến cái việc mà ông bà tự lựa chọn cái việc tận hưởng cuộc sống của họ hông?
Ừm. Ừm, mình nghĩ nó cũng có một phần, ờ, cũng khá là áp lực cho ông bà khi mà lựa chọn vào cái viện dưỡng lão, bởi vì người ta sẽ nói là, ờ, con cháu, ơ, bỏ mặc không có chăm sóc. Ờ, nhưng mà mình, ờ, đối với ông bà mà có những cái tư tưởng hiện đại á, thì mình nghĩ cái chuyện đó nó ừm, đúng rồi, cho nên là nó cũng khá là bình thường ở trong cái thời đại hiện nay.
Ừm, ừm. À, may mắn hơn ha! Ừm. Ừm, ừm, đúng rồi. Nếu mà có thể gọi là bỏ mặc những cái lời gièm pha, tại vì ông bà cũng đã sống đến độ tuổi đó rồi thì theo như bạn nói là cũng phải cần ưu tiên cái cuộc sống riêng, đúng hông? Ừm, có cái tư tưởng hiện đại hơn để mà sống thoải mái hơn. Vậy nha, ừm, theo bạn đi sắp tới thì không biết đối với bản thân là một người trẻ, bạn nghĩ là bạn có thể làm được gì nhiều hơn để thể hiện cái trách nhiệm chăm sóc ông bà của bạn?
Đúng rồi! Ừm, đối với mình đó nha, thì, ừm, mình sẽ dành, ờ, thời gian nhiều hơn cho ông bà, ờ, bằng cái việc là gọi điện thoại nói chuyện với ông bà mỗi ngày nè. Hoặc là những ngày lễ, hay là, ờ, những ngày nghỉ đó, thì mình thường dành thời gian để về thăm ông bà hơn là cái việc là mình, ờ, đi chơi. Ừm.
À ha. Ưm, quá ý nghĩa nha. À, tức là bạn sẽ cố gắng dành nhiều thời gian nhất có thể để mà bạn có thể là thăm ông bà trực tiếp hoặc là gián tiếp, rất là hay luôn. Vậy thì cho mình hỏi thêm 1 câu cuối đi. Ơ, nhiều khi cuộc sống áp lực nè, hoặc bạn cũng thiếu thốn về tài chính, hay là trúng cái lúc đó là bạn có nhiều việc, bạn phải thi này kia đi, thì làm thế nào bạn có thể giảm được cái cảm giác là món nợ hiếu thảo đi, ờ, khi mà lúc đó bạn không có thời gian hoặc không có tiền bạc để mà, ờ, thể hiện cái trách nhiệm của bạn với ông bà trong thời gian ngắn nhất định á?
Ừm. Ừm. Ừm. Thì, ờ, mình sẽ nói chuyện với ông bà và chia sẻ với ông bà. Ờ, mình nghĩ là cái việc mà mình nói thật và chia sẻ từ cái lòng của mình á, thì ông bà cũng sẽ hiểu cho mình, ờ, và thông cảm cho mình cái chuyện này.
Ừm, ừm. À, là sự chân thành đã được bạn đặt lên hàng đầu và bạn sẽ cởi mở trò chuyện hơn với ông bà để mà h cho gia đình hiểu nhau hơn, chứ cũng không phải để cho ai biết là dạng như có suy nghĩ là ai mắc nợ ai, đúng hông? Rất là hay luôn. Ừm, hôm nay mình rất cám ơn bạn dành thời gian chia sẻ cho mình về cái vấn đề là trách nhiệm chăm sóc ông bà nên thuộc về thế hệ nào? Cảm ơn những cái suy nghĩ sâu sắc, nhưng mà cũng rất là gần gũi và, gọi là, dễ thực hiện của bạn ấy, ừm.
Đúng rồi. Ừm, hôm nay gặp được bạn mình cũng rất là vui luôn. Ờ, cảm ơn bạn nha, tạm biệt bạn.
<laughs> Ừm, ừm, không có gì nha. Bái bai bạn, chúc bạn một buổi tối vui vẻ ha. Bái bai!
Bái bai.